Allora, uhm, di ehm, secondo me la stanza che è uscita meglio è la sala, perché è quella, ehm, che poi vendono più gli ospiti che vengono. Quindi, abbiamo puntato a rendere quella un po' più ospitale, anche la zona giorno, e la cucina purtroppo non l'abbiamo co potuta cambiare ovviamente, quindi è quello che che ha scelto il proprietario. Però, devo dire che abbiamo fatto una specie di muro con tutte, mhmm, ehm, librerie sotto la televisione, abbiamo incastrato abbastanza bene anche il divano. Diciamo che s secondo me non poteva uscire meglio, con lo spazio e con i mobili che avevamo. Poi, se mi parli invece di una mhmm, ehm, diciamo una sistemazione funzionale ma non bella esteticamente, allora ti direi, in camera da letto perché lì è una stanza che non è piccolissima, ma non è neanche grande, ecco, in confronto alla casa è molto grande ma è comunque una classica camera da letto. Però ci abbiamo dovuto mettere 2 scrivanie, ehm, 2 cassettiere, l'armadio, il letto, a e una una come si chiamano? Una specie di credenza con i vetri, e abbiamo dovuto fare una specie di Tetris vero, perché c'era solo un modo per far entrare queste cose e all'inizio dovevamo
<chuckles> Mh-mh. Okay. Bello. Erto. Mh-mh. Mh-mh. Ah! Wow! <chuckles> Mamma mia. <chuckles> Siete stati molto bravi.
Eh, ci abbiamo messo tantissimo, infatti, addirittura all'inizio, quando la casa era ancora vuota, che abbiamo portato via tutti i mobili e stavamo facendo diciamo quel momento tra il trasloco vero e proprio mh-mh, abbiamo messo con misurando col metro, il nastro a terra, e facevamo le prove per come sistemare i mobili. Alla fine, la sistemazione più funzionale che abbiamo all'interno di questa casa è come abbiamo posizionato le scrivanie, perché io poi ho 1 scrivania ad angolo che è enorme, e quindi le abbiamo sistemate abbastanza bene, anche per creare una sorta di divisione tra zona n diciamo, studio lavoro e zona notte, quindi, si poteva pote diciamo che si poteva fare sicuramente di meglio, ma non mi lamento di come l'abbiamo fatto uscire, perché ci abbiamo messo veramente tanto impegno in questa postazione.
Le prove? Ah-ah. Mh-mh. Certo. Certo. Certa. <chuckles> E, senti ti volevo fare un'ultimissima domanda, che consigli daresti a una persona che, uhm, come v voi diciamo, deve vivere in degli spazi piccoli ma comunque vuole avere, appunto, ordine? Cioè, che consigli daresti dato che ci sei passata?